Слушай, я, м, в последнее время прям очень сильно стала замечать за собой такую не очень хорошую черту, которая, ну, мне не очень нравится. Наверное, она с возрастом мне стала не нравиться, потому что, а, она отнимает у меня очень много сил и времени. Это тот факт, что я, ну вот, не могу сказать "нет". Вот, эм, вообще вот, э, в работе, в семье, в коллективе. Вот для меня, прям, а, сказать "нет", э, и, вот, распределить обязанности какие-то с другими людьми, м, это вот прям какая-то моя такая сложная проблема. Потому что, ну вот, скорее всего, мой перфекционизм, он такой, а, знаешь, и иногда зашкаливает. И вот мне кажется, что если я, м, с кем-то вот разделю свои обязанности, то мне обязательно потом придется доделывать, переделывать, помогать. Я потом, ну, это как бы и происходило. Я потом начинаю злиться, меня это раздражает. И и и вот, знаешь, очередное что-то вот, э, намечается, какие-то там даже вечеринки, грубо говоря. Я это всё организацию беру на себя, и вот, э, даже меня там потом просят: "А давай добавим вот это вот это там". Или в проект по работе. И ты знаешь, и я вот сама как как какая-то кукушка, сижу над этими проектами, всё работаю, всё делаю, и, ну, это у меня действительно очень много времени стало отнимать. Я прям чувствую, что мне вот как-то нужно уходить от этого, как-то нужно самой с собой договариваться, чтобы н ну, там м, как бы н не перебирать, э, всё на себя, не не не делать, не вести все проекты и вообще домашние дела самой. И вот я не знаю, как настроиться, как это вообще с самой собой обсудить, как это сделать, с чего вообще в принципе начать. М, вот поэтому, если у тебя есть, э, какие-то мысли по этому поводу, то я была бы рада послушать их.
Ну, во-первых, я тебя очень понимаю, это действительно такая проблема. А, с одной стороны, м, ты вроде бы тебе хочется вот, о, с хорошей точки зрения, да, то есть кому-то там помочь или, э, проконтролировать, чтобы сделать э, качественная была работа, но с другой стороны, э, у тебя это отнимает много сил, много времени, м, вызывает какие-то негативные чувства, поэтому да, э, я понимаю твоё состояние и обеспокоенность этим вопросом. Хотела бы несколько вопросов задать. А, скажи, а вот в каких ситуациях всё-таки чаще всего происходит это: в работе, в семье или с друзьями?
Да, конечно. Да, давай. Э, ну, вот знаешь, по работе не так часто, а, это происходит только, когда какой-то проект новый открывается, и если вот я его себе беру, то я прям уже к проекту никого не подпускаю. Но, собственно говоря, по работе меня не очень это, э, напрягает, потому что я такой, ну, волк-одиночка, а, в проектах, и как бы это это нормально для меня. А вот, э, в плане семьи, э, вот семейные какие-то обязанности, вот я ты знаешь, я даже, м, замечаю, что вот мне даже муж, он как-то хочет помочь, и он мне постоянно предлагает свою помощь даже в каких-то там вот бытовых, э, домашних делах, а я вот всё равно вот, э, н н нет, я это сделаю быстрее, я это сделаю лучше, я это сделаю вот, м, как-то по-своему. И вот я и и я даже стала замечать за собой, что я вот, ну, ему скажу там: "Нет, я лучше сама это сделаю". А потом вот сижу и думаю: "Ну, вот, чё, вообще, почему я так отреагировала? Зачем я опять, э, вот ну как бы не разрешила ему помочь самой себе?" И вот потом, знаешь, даже сижу сама и думаю: "Ну почему так вот я это всегда делаю?"
Мгм. Хорошо, ну вот ты сказала уже, что у тебя это забирает много времени, да, сил, а вот, м, как ты вообще, когда делаешь вот это дело, которое никому не отдала, себе оставила, ты всегда чувствуешь сразу там вот потерю энергии, плохое настроение из-за того, что, э, это тебе приходится делать или у тебя сначала такой вот, ну, подъём, ты рада, что это делаешь ты, что ты довольна результатами своей работы, а потом уже усталость от того, что, ну, просто всё на тебе и просто физически устаёшь. Как вот, что ты чувствуешь в это время?
Ну, ты знаешь, м, ну, ты знаешь, как бы, э, ну вот если в домашние д дела какие-то, э, уйти, да, по сути, как бы, да, я знаю уже, что там, э, по уборке, что-то по готовке, по, э, ну вот таким, знаешь, бытовым вопросам, там покупки сделать, в магазин съездить. Я знаю, что это, как сказать? Ну, как бы я знаю, как это делать, да. Но с другой стороны, вот когда я прям реально зашиваюсь дома, бывает, что вот прям всё сразу нужно переделать. И когда мне муж предлагает эту помощь, я отказываюсь. Ты знаешь, вот в последнее время я даже мгновенно такая, ну не то что мгновенно, да, ну, буквально через пару минут, я такая думаю: "Ну, блин, зачем я отказалась?" Ну ведь действительно, мне помощь-то нужна, потому что я щас вот здесь не успею, и и либо начну торопиться, либо там потом упаду вообще, э, к вечеру, э, никакущая от домашних дел. И как бы, ну да, я уже начинаю это понимать еще ну, как бы практически сразу, как только я отказала.
Э, хорошо, а ты, вот у тебя проблема, что тебе сложно кому-то отдать свою часть работы или в дополнение к этому тебе ещё и сложно отказать, если тебя дополнительно о чём-то просят в семье, там дети или муж, или ты просто чувствуешь, что на тебе много работы и тебе сложно делегировать кому-то что-то. Вот даже если дополнительно тебе говорят: "А теперь вот это сделай, и вот это сделай, и вот это", и ты всё с и опять-таки берёшь на себя и не можешь сказать: "Нет".
Да, да, я всё беру, это я не отказываю, я как бы понимаю, что, да, наверное, м, вот здесь нужно помочь человеку. Я как бы я я в принципе, <grunts> ну да, я я я редко когда говорю: "Ой, нет, у меня тут нету времени". Я всегда такая ну, я как бы всегда говорю: "А, окей, ладно, я вот здесь щас найду время и там помогу тебе как бы, ну". Да, я, м, очень редко когда отказываю.
Ага. А почему, почему вот ты обычно соглашаешься? Тебе ты б ты боишься отказа или тебе просто хочется помочь людям, или ты, э, не доверяешь, что другие могут сделать лучше там или хорошо? Вот почему ты, м, обычно соглашаешься и берешь на себя вот эти дополнительные обязанности?
Мне кажется, если они попросили. Ну, потому что, наверно, меня человек попросил, потому что ему нужна помощь. М, м, как бы, а я, если могу помочь человеку, то, ну, просто желание помочь мне, наверное, вот <chuckles> это мотив ну, как бы, это ми мною движет.
Мгм. Да, я понимаю тебя. А ты пробовала вот, э, когда-нибудь хотя бы, э, отказывать кому-то?
Ну, только когда мне действительно, вот, нету времени, я знаю, что я, ну вот, 100 % не смогу, м, ну вот, довести, э, какую-то просьбу до конца или сделать её вот прям в хорошем виде. Опять же, я те говорю, что вот у меня вот этот перфекционизм, если я сказала: "Да, я это сделаю", то я это прям, ну, стараюсь делать именно вот ф ф в самом лучшем виде. Поэтому, как бы, ну, я говорю: "Нет", ну вот, если у меня действительно нету времени или вообще нету возможности помочь человеку, то, ну, это бывает крайне редко.
Мгм. Так, и вот, э, из тех случаев, когда ты отказывала, а, как какая была реакция, что вот, э, из этого выходило, как всё за заканчивалось в итоге.
Да нормально как бы. Ну, нет нет. Я там максимум могла сказать там: "Ну вот я тебе могу посоветовать, вот как бы как разобраться в своей проблеме, но вот физически я те, к сожалению, помочь не могу". Ну и всё. И, собственно говоря, никакой там сверхреакции не было. Окей окей.
Мгм. Ну и дело делалось, э, всё хорошо было в итоге, правильно?
Ну да, ну, как, нормально.
Ну вот, видишь, это один из таких вот моментов, а, вот один из советов попробовать начать, э, с маленьких шагов, попробовать начать, э, отказывать в мелочах, чтобы, с одной стороны, и тебе уверенности как бы прибавилось в этом, и, с другой стороны, чтобы ты поняла, что ничего такого не произойдёт, другие тоже могут это сделать, и при этом сделать хорошо, и при этом все останутся в хорошем, там, настроении, у всех будет, эм, хорошее самочувствие. То есть, когда ты пробуешь, а, вот, э, отказывать и видишь, что из этого в выходит, что получается в итоге всё хорошо, то это придает тебе уверенности и в дальнейшем пользоваться таким методом.
Ну, ты права, да. Конечно, я сама понимаю, что, м, в каких-то ситуациях, а, я могу, там, м, ну, как бы сказать нет, сославшись на время, которого, ну, действительно у меня порой не хватает. То есть когда у меня есть время помочь человеку, в принципе я, ну, я не знаю, вот желание как-то помочь всё-таки оно во мне всё равно будет преобладать. Но если это действительно какие-то н ну, такие мелочи, с которыми, наверное, человек может справиться сам. Ты права, что, э, сэкономив, э, вот время на помощи в каких-то мелких вообще делах, я высвобожу время, например, для себя. Это однозначно я с тобой согласна, что начать практиковать это с каких-то мелочей, да, уже уж уже мне нужно, я уже чувствую, что да, как бы нужно высвобождать свет.
Да. А вот в том, э, вопросе, что ты сказала, а, насчет перфекционизма, и что тебе сложно кому-то, да, делегировать какую-то задачу, потому что только ты можешь сделать это идеально и качественно, то здесь я бы посоветовала тебе, м, приоритизацию задач, вот чтобы ты понимала, что самое главное. Э, например, в сегодняшнем дне, да, вот не нужно прям далеко, э, идущие планы строить, вот на сегодняшний день. И чтобы ты понимала, что самое важное, что у тебя в приоритете, и если ты будешь браться за всё, ну тогда могут, э, посыпаться приоритеты, потому что тогда вот если каждую мелочь брать на себя, и всё делать идеально качественно, тогда ты просто, э, ну тебе физически не хватит ни сил, ни времени. А оставлять для себя только самые важные дела, которые для тебя важны, э, и таким образом заботиться вот, а, о собственном времени, о собственном здоровье, о своих силах, и максимально сил уделять только тому, что тебе наиболее важно.
О, это да. Ну, ты права. Да, я, конечно, я вот, э, тебя слушаю и действительно в этом есть и смысл, в этом есть и вот вот правда, которую я ищу. Потому что вот бывает у меня такое, что вот я просто к вечеру, ну вот, никакая уже. Я уже думаю: "Господи, как у меня много всего навалилось, и вот завтра еще такой же день". Э, конечно, если я какие-то мелочи даже, допустим, м, по домашнему хозяйству там буду отдавать своему мужу, да, который в принципе и не против, и не отказывает мне, м, то у меня будет, да, какое-то время и на себя больше появляться, и я, ну, как-то более приоритетные, да, задачи буду ставить и выполнять их гораздо лучше, чем вот брать всё скопом и делать, и никому ничего не отдавать, а только брать брать. Ну да, спасибо. Ты, конечно, права в этом. Я, м, я слышу, что эти нотки правды звучат в твоих речах, это да.
М. Отлично, я рада была тебе помочь, надеюсь, у тебя, м, всё получится!
Да, спасибо, я возьму на заметку твои советы и, м, я думаю, что пересмотрю свои мысли по этому поводу. Спасибо большое.